Bah oui, du des reportages, ça peut être une bonne idée, heu, des chaînes un peu, heu, de pas d'info, heu, au sens traditionnel mais un peu heu, de g de, voilà, de partage de de connaissance, heu, après, ça m'arrive aussi de lire des livres. C'est vrai que maintenant, je le fais un peu moins, j'ai un peu moins le le temps mais heu, il y a quand même heu, j'ai quand même pas mal lu et je pense que c'est un truc qui que que j'avais perdu, heu, à l'époque où j'étais à l'école et que j'ai re j'ai repris, heu, plus tard.
OK. OK, d'accord et par la lecture, justement, heu, donc heu, tu as une forme d'apprentissage, heu, mais tu vas lire, heu, seulement heu heu, ou tu lisais, du moins, des livres vraiment tourner autour de ça? Ou heu, tu lisais tout un tas d'autres livres sur n'importe quel sujet confondu? C'est c'était quoi ton approche par rapport à ça?